Iya kan, jadi apa namanya, kesadaran diri kita sebagai warga pun, eee, mau mengkritik ya, mau mengkritik, e pemerintahan jadi lebih apa ya, lebih sigap lagi atau lebih sadar lagi gitu ya. Soalnya kalau pemerintahnya sendiri kayaknya nggak bakalan sadar-sadar deh, soalnya mereka kan, apa namanya, bergelimangan uang gitu ya bakalan mau, gak gak bakalan mau gitu kan sadar-sadar diri. Malah mikirnya ya untuk 7 turunan dia gitu ya kan, bener banget sih ininya. Seru banget ya Mas ya pagi-pagi ya membahas tentang politik, soal korupsi lagi. <chuckles> Iya, iya bener banget sih, terima kasih ya Mas pembahasannya. Ya Mas, selamat pagi.
Mhm. Mhm. Iya betul, mhm. Iya betul. Iya, mhm. Iya betul, mhm mhm. Mmm, iya betul sekali, ya itu sih intinya, mhm. Iya, iya lumayan untuk membuka pikiran. <chuckles> Iya. Iya, sama-sama, selamat pagi.